そうですね、やっぱり収入っていうのは、ま、あの、ね、やったことに対しての対価として、きちっと頂くっていうのは、大切なことかなと思うんですけど。なかなかそうですよね。じゃ、そこで、11月でもう、あ、出ないので、12月から来ませんっていう、それまた情っていうかね、気持ちがねうん。
うん。 うん。 そう。 そうなんですよね。 うん、そうなんですよね。嘘だろうってなりますよね。
うんうん。
そう、いや、まあ、もう僕も第4で、来年から来年度からできないので、ま、どのみちこの、コーチ業も今年、3月いっぱいで、ま、卒業というか、引退するつもりではあったんですけど。でもやっぱ、後味悪いなと思っちゃって、<chuckles> はい。
うんうん。 ああ。 ええええ。 そうですよね。気持ちよく、つ続けたいし。なんか、やっぱりそうすると、やっぱそこは、続けていくって考えると、いや、ね、家庭教師の方のお仕事が、もうちょっとあの、上手く回るといいのかな、と思うんですけれどもうーん。
うん。 はい。 そうそうそう。 はい。 そうなんですよね。 はい。いや、なんかもう、なんていうんですか、あの、もうこれは、割り切っちゃおうと思って。もう無給なら無給で、も、いいやっつって。ただの、テニス大好きお兄さんに、なっててやろうと思っちゃって、そう思ってんすけど。じゃあ、ま、で、ま、塾の方で、細々と頑張りつつっていうのプラス、なんかこう、お金をこう、いかに賢く使うか、あん、ね、ケチにじゃないですけど、まあ、節約術とかも、ちょっと考えないといけないのかな、とか思って。
うん。 うん。 <laughs> はい。 そうですね。そうですね。あの、もう、な、ほんとに、人生長い目で見るのであれば、あの、投資とか、そういうことも考えられると思うんですけど。今今のお金を、あの、ね、節約して、例えば、さ先ほどおっしゃってた、卒業旅行、行きたいとかっていうのであれば
うーん。 はい。 そうですね。 うーん。 そう。一応ね、投資はし一応ずっと積み立ててはいるんですけど。あの、複利そうなんですよ、複利が効いてるので、一度切り崩しちゃうと、ね、せっかく貯めたパワーが、結構ガッツリ削られちゃうんですよね。
そうですよね。うん。 うん。でもそれを、使うわけにはいかないですよね。うん。うんうん、うん。 そうですね。

まあ、ま、そうですね、こっから先はもうすべてサービス残業みたいな。<laughs> そういうことになりますね。
ああ。 それはそれは大変ですね。
はい、ま、かといってそういう中学校のね、中学生の生徒さんからま、信頼してもらってるし、いつもコーチいっていしあの、すごく親しくもらってるんで、じゃあ、もうお金が出ないから行きませんとは言えないじゃないですか？
うん。 うん。 うん。 確かに。
どうしましょう、なんでまあ、行かざるを得ないっていうか、まあ行き自分もね行きたいんですけど、ってなると、あの、まあ、生活費が足りないんですよ。<laughs> なんか節約術ないですかね。<chuckles>
うん。 そうですね。でもあれです うん、そうですね。生徒さん達のこと考えたり、ね、ご自身の生活のことを考えると、今ちょっと苦しい立場、ね、あの、お気持ちですよね。うーん。
はい。 うーん。 そうなんですよ。で、しかも、僕大学4年生で今
はい。
はい、来月か来月にえっと、来年度から社会人なんですね
あ、とはい。
なので、卒業旅行とか控えてるんですよ。
ああ、そうですね。
お金がかかるんですよ。親もね、多少は手助けしてくれるとは言ってくれてはいるんですけど、でも、ね、全部おんぶに抱っこにもいかないので
うんうんうん。 うん。